Ờ, hiện tại á là mình cũng đang trong một cái tình huống khá là băn khoăn á, tại vì, à, bây giờ là cũng là tháng 11 rồi, à, và thường thì sẽ có đâu đó gần 3 tháng nữa là tới Tết âm lịch nè. Và mình thì đang ở trong một cái tình trạng đó là <tsk> mình rất rất rất muốn nghỉ việc. Đấy, mình rất muốn nghỉ việc vì vì nhiều vấn đề, nhưng mà bạn biết là giai đoạn này là giai đoạn cuối năm thì nếu mà nghỉ việc á thì mình chưa tìm được việc mới, tại vì nó rất là hiếm có công việc ở trong cái thời điểm này. Mà thật sự ra đó <tsk> thì cái giai đoạn này mình cũng thấy mọi thứ nó khó khăn quá, mình cũng hông có chắc á là, à, ra Tết, gọi là, ra Tết âm lịch á, thì liệu là mình có dễ dàng kiếm được một cái công việc khác hay không đấy. Thành ra mình cũng s ờ, mình cũng cân nhắc ghê đó, mình không không biết là có nên nghỉ việc ở trong thời điểm này hay không á. Nhưng mà mỗi ngày đi làm thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi và rất là kiệt sức á, ờ, thì mình cũng không biết, ừm, làm như thế nào cho tốt trong tình huống này.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, cũng khó quá ha! Ừm, thật ra là mình cũng hiểu cái tình huống của bạn nè. Thực ra là nghỉ việc á là một cái bước lớn trong sự nghiệp và cả cuộc sống của bạn luôn. Ờ, đặc biệt là khi mà bạn, à, chưa có kế hoạch tài chính vững vàng hay là chưa xác định chắc chắn về công việc nào đó tiếp theo á. Nhưng mà bạn à, bạn cho mình hỏi là, à, tình hình tài chính cá nhân của bạn hiện tại có ổn hông nè? Ví dụ như là bạn xét tới cái bao nhiêu tháng chi tiêu tiết kiệm á thì bạn đủ để sống, ờ, khi mà không làm việc, khi mà có tình huống bất trắc xảy ra đó thì mình còn bao nhiêu tháng lương ha? Bạn có thể ước chừng được hông?
Ừm. Ờ, thật ra nó thì mình không có nợ nần gì, ờ, mỗi tháng thì mình cũng sẽ chi tiêu cho bản thân mình là chính thôi, chứ mình cũng hông có cái khoản nào mà, kiểu như là, phải, a, gánh áp lực lo lắng cho người khác á. Và nếu mà nói về về mà vấn đề mà dự phòng tài chính á, thì mình chắc đâu đó mình còn còn cỡ khoảng được 6 đến 8 tháng lương, ờ, cho cho có nghĩa là cho tương lai á, thì, gọi là, tiền tiết kiệm của mình mình bỏ ngân hàng đấy. Nhưng mà thật ra thì mình cũng biết á, là trong những cái mà lý thuyết thì người ta cũng hay nói là dự phòng đâu đó nửa năm cho cái việc mà chuẩn bị nghỉ việc á, nhưng mà mình nghĩ là nửa năm đó thì nó cũng là một cái con số nó ít ỏi quá với với lại những cái gì mà mình đang có về mặt tài chính á, nó vẫn thấy ít ỏi quá. Tại vì lỡ biết đâu mà, ra Tết mà bây giờ bạn cũng thấy đó, bây giờ tình trạng mà, gọi là, thất nghiệp rồi tràn lan, rồi cạnh tranh rất là khó, mà lỡ mà nửa năm mà mình hông có xin được việc á, thì cũng cũng rất là áp lực nha, cũng rất là nhiều khoản phải lo, thành ra mình cũng cân rất là cân nhắc luôn, ừm.
Ừm. OK. Ừm. À. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm, thật ra cũng, a, rất là tích cực khi mà bạn đã có một cái đánh giá chi tiết về cái, à, tình hình của bạn về cái sáng lương. Thực ra là đúng như bạn chia sẻ đó, tình hình hiện tại thì, ờ, những cái áp lực, ờ, kinh tế, tài chính, xã hội bây giờ á, ví dụ như là việc làm cừ cũng rất là khó để mình kìm được. Thế thì, à, bạn cho mình hỏi nà, à, cái cảm xúc mà mất hứng thú với công việc sau vài năm làm việc á, là cái điều phổ biến thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng tới tinh thần hay là động vực của bạn rất là nhiều. Thế thì, ờ, ừm, xét về cái sự hài lòng và động lực công việc hiện tại của bạn á, thì bạn thấy, à, cụ thể đi, cái yếu tố nào làm bạn, ơ, mất hứng ha, bạn ha?
Ừm, nếu mà nói tới vấn đề mất hứng thì chắc là nhiều lắm á, kiểu như là mình là một cái kiểu người mà không thể nào mà làm mốt một công việc nó quá lâu á, kiểu nó cứ lặp đi lặp lại mà nó nó hông có cái sự thay đổi hay là có những cái bước tiến xa hơn á, là khiến mình cảm thấy rất là chán. Mình hông có cái, gọi là, sự yêu thích á, trong cái công việc. Cái thứ hai nữa là công ty hiện tại nó cũng, ờ, gọi là, nó cũng siết rất rất nhiều về mặt, ừm, gọi là, về những cái phúc lợi cho người lao động á. Tại vì hiện tại là những cái công ty nào nó cũng cũng cố gắng nó gói ghém lại mọi thứ tiết kiệm nhất có thể, để cho cho làm việc cho nó hiệu quả trong cái thời đại khó khăn như bây giờ. Thành ra nó làm nhiều nhiều cái nó cũng siết rất là chặt, rồi những cái phúc lợi của của người lao động nó cũng cắt bớt, rồi mình cũng cảm thấy mình đang làm việc ở trong một cái công ty mà mọi thứ nó đang cắt xén quá nhiều á, thì mình cảm thấy nó hông có động lực để mà mà mà cũng hông nhìn thấy tương lai của mình nữa, thành ra mình cũng thấy rất là mất động lực đó, ừm.
Vậy hả? Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Cũng còn rất là nhiều những cái điểm hạn chế với lại, à, tiêu cực trong cái công việc của bạn. Nhưng mà ví dụ như là h có một cái tia sáng gì le lói trong cái công việc của bạn hiện tại, bạn thấy vẫn có ý nghĩa hay không? Hay là nó hoàn toàn làm cho bạn, à, không có hài lòng và không có động lực luôn hả bạn?
Nếu mà tia sáng mà ý nghĩa nhất á là mỗi tháng mình được nhận lương á, <laughs> thì đó là cái động lực duy nhất của mình. Có nghĩa là dù sao thì mình cũng cày cuốc vất vả cả một tháng, thì tới cuối tháng mình nhận cái khoản lương thì mình cũng cũng có thêm cái khoản thu nhập để mình chi tiêu, mình trang trải cho cuộc sống của mình. Ừm, thì mình nghĩ đó là cái mà mà động lực lớn nhất để mà mình còn cố gắng tới bây giờ á. Nhưng mà mình sợ là về lâu về dài đó thì cái về mặt tinh thần của mình là mình sẽ bị kiệt quệ, và mình sẽ mất đi niềm tin vào chính bản thân mình luôn nếu mà mình cứ sống mà, kiểu, theo sống mòn như vậy á, đó.
À, hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, thế thì, ờ ừm, mình hiểu. Ừ, <tsk> hiện tại thì, ờ, còn bao nhiêu ngày hay bấy nhiêu á, thì bạn ở trong công ty thì bạn cũng, ơ, cố thử tìm kiếm những cái khía cạnh tích cực, hay là thay đổi cái mục tiêu nhỏ tại chỗ đó, có thể là giúp chạn trong thời điểm ngắn hạn, có thể có một cái động lực, rồi, à, bạn duy trì được cái sức khỏe tinh thần nó ổn định cái đã, rồi mình mới có cái khả năng mình suy nghĩ tới những cái tương lai hay là kiếm việc mới nó như thế nào chứ, đúng hông? Đó, hồi nãy bạn có chia sẻ là bạn có cái, ờ, ừm, vấn đề là mình không có gắn bó được công ty nào quá lâu á, thế thì về cái mục tiêu nghề nghiệp của bạn, a, thì như thế nào ha? Mình có muốn phát triển một cái đường hướng, ơ, ờ, công việc nó đi lên hông hay là mình cứ muốn phát triển rất nhiều kỹ năng và thay đổi nhiều công ty nhất có thể ha?
Ừm, ừm, ừm. Ờ, mình muốn là có sự thay đổi về mặt công việc, có nghĩa là không nhất thiết là phải đổi công ty nhưng mà mình không muốn làm ở một vị trí nó quá lâu á. Ờ, ví dụ như là mình muốn là có sự phát triển đi lên, ờ, hoặc ít ra nó là, kiểu như là, nếu mà có đi ngang á, thì cũng cũng thay đổi cái gọi là, cái tính chất công việc á. Ờ, mình không làm cái công việc này nữa thì mình sẽ đi ngang, mình không đi lên được vì nó hông có cơ hội để đi lên, thì mình sẽ đi ngang là mình sẽ đổi qua mình làm ở một cái vị trí, kiểu như là, về mặt chuyên môn thì mình cũng vẫn đáp ứng được nhưng mà mình mình muốn được đổi cái không khí, đổi cái quy trình, đổi cái cách làm việc á, ừm, đổi cái vai trò á, ừ, để cho nó nó có những cái mới. Tại vì nếu mà mình làm một cái công việc mà cỡ 2-3 năm là mình cũng cảm thấy mình hết sáng tạo nổi rồi, thì mình muốn đổi cái vị trí để mà mình có thể bắt đầu lại, giống như 1 cái tờ giấy trắng hoặc là 1 cái miếng mà bọt biển, ờ, chưa thấm nước vậy đó, để mình có thể mình làm lại thì mình sẽ hiệu quả và tích cực hơn và cũng như là có nhiều năng lượng hơn. Nhưng mà ở công ty hiện tại thì mình lại không có những cái cơ hội như vậy á, thành ra là mình cũng nghĩ tới cái việc là muốn nghỉ việc để mà, ừm, ờ, kiểu như là, mình muốn tìm kiếm những cái cơ hội mới á và thật sự là biết á là <tsk> còn vài tháng là là tới tết rồi đó, ờ, cũng có thể là có sẽ nhận lương tháng 13 rồi, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà, kiểu như, bây giờ mỗi ngày tới công ty là mỗi ngày mà cảm thấy rất là mệt mỏi, không có động lực và mình sợ là nếu mà cứ duy trì như vậy thì những cái tháng cuối cuối cuối năm này á, mình sẽ ghi những cái điểm xấu trong mắt của cấp trên á, tại vì mình thiếu năng lượng quá. Thì mình hông muốn làm nữa thì mình sợ mình ph vô ý là mình sẽ làm ra những cái điều tiêu cực, nó cũng ảnh hưởng tới thương hiệu cá nhân của mình, đó.
Ừm. Mình hiểu nữa. Ừm. Ừm, ô kê, mình hiểu. <laughs> À. Ừm. Hổng sao. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừ, ừm, ừm. Mình, ờ, cũng hoàn toàn hiểu cái vấn đề của bạn, thực ra là khi mình gắn bó một công ty nào đó mà mình, à, chưa có được cái kỳ vọng mong muốn đối với mình, rồi nó cũng rất là khó so với cái đường hướng của mình ha. Thường á là người ta khi mà người ta muốn có kế hoạch nghỉ việc, người ta tìm kiếm cái việc mới á thì người ta sẽ, ờ, tìm kiếm song song, hay là chuẩn bị hồ sơ để mà tìm hiểu những cơ hội tuyển dụng này kia bên ngoài luôn á. Thế thì đối với cá nhân bạn thì bạn có đang làm mấy cái đó song song hông? Hay là bạn định là, à, mình nghỉ việc xong rồi, à, mình có thể là có một thời gian nghỉ nó tương đối để mình có thể, a, hồi phục lại, rồi sau đó mình qua Tết mình đi kiếm việc sau ha? Hay là bạn có cái, a, chiến thuật là bạn, a, a, tìm kiếm một cái nơi nào đó hiện tại chưa bạn?
Ừm. Ờ, thực ra nó không giấu gì bạn á, là mình vẫn làm song song những cái việc đó cả năm nay rồi, nhưng mà mà hông hiểu sao mà hồ sơ cứ gửi đi là là mình mình cũng chưa nhận, có nghĩa là cũng thỉnh thoảng sẽ nhận được cuộc phỏng vấn, nhưng mà hông hiểu sao mình mình không có nhận được offer tới, mình không có có được chọn. Thì thành ra nó làm mình cảm thấy cái cái cái hành trình mà vừa làm mà vừa đi tìm việc như vậy, nó nó khá là mệt mỏi á, và nó cũng làm cho tinh thần của mình nó bị ảnh hưởng. Thành ra ná là mình cũng đang suy nghĩ hay là mình nghỉ dứt điểm luôn đi, ờ, để mà mình ở nhà mình học một cái kỹ năng mới vì mình sẽ học thêm ngoại ngữ, mình trau dồi, mình luyện cho ngoại ngữ mình xịn sò hơn nữa. Và đồng thời nó là khi khi mà mình không có một cái công việc, ừm, để mà mình đang theo đuổi á thì mình sẽ đỡ bớt cái, gọi là, yêu cầu đòi hỏi. Ví dụ như bây giờ mình đang có một cái công việc chính thức thì khi mà mình đi phỏng vấn thì có thể mình sẽ đòi mức lương nó cao hơn. Nó nó cao hơn so với lại kiểu như vậy á thì mình hay đòi hỏi hơn, thì khi mà mình dứt điểm mình nghỉ luôn á, thì mình hông có đòi hỏi nữa, mình biết là mình đang cần việc thì mình sẽ có những cái cái đề xuất nó phù hợp hơn, rồi mình có thêm thời gian mình nghỉ ngơi để mà mình học những cái kỹ năng mới, hoặc là một môn ngoại ngữ mới. Thì mình sẽ có thêm kiểu như là, bổ sung vào trong cái hồ sơ của mình, thì mình là cũng đang lăn tăn như vậy đó.
Ừm. Mình hiểu. Ừm hừm. À Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. OK. À. Cái này thì cũng có là một cái giải pháp cũng, ơ, khác nữa, cũng hay đó chứ, tại vì bạn đang xây dựng một kế hoạch, cái lộ trình rất là rõ ràng, mình cập nhật thêm những kỹ năng, mình học thêm trong cái, ừm, cái thời điểm mà mình chờ thời đó, để mình có cái hồ sơ ứng tuyển nó đẹp hơn và chủ động trong quá trình tìm việc sau này, nó có thêm nhiều kỹ năng để cho mình có một cái mức lương ổn định hơn. Nhưng mà bạn cũng phải, a, xem xét nhiều cái khả năng rủi ro trong cái thị trường hiện tại bây giờ, ví dụ như là những công việc nào bạn đang hướng tới trong cái tương lai á, thì nó có nhiều cái người đang cạnh tranh với bạn hay không? Ờ, trong thời gian hiện tại á thì mọi người có đang, a, cùng thất nghiệp hay không nè? Rồi có bị, ừm, trí tuệ nhân tạo thay thế hay không? Mình làm 1 cái bài kiểm tra nhỏ á, mình khảo sát thị trường một chút xíu, thật ra nha, ừm, cái tình hình bây giờ hiện tại của bạn á là bạn đang có một cái, ơ, chỗ làm rồi thì nó cũng khá là ổn định. Ờ, giải pháp bây giờ cho bạn á là cái, a, sức khỏe và tinh thần thể chất mỗi ngày mình đi làm cho nó cải thiện thôi. Thì ví dụ như là mình có thể ưu tiên những cái hoạt động, a, ờ, sức khỏe bằng cách là giảm stress nè, hay là đảm bảo sức khỏe tối ưu để mà có năng lượng, để mà mình có thể, a, làm việc mỗi ngày cho nó hiệu quả. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đấy, mình cũng đang lo lắng vấn đề đó đấy, ừm. <sniffs> Có có cái cách nào mà giống như kiểu như để mình mình có năng lượng hơn khi mình tới nơi làm việc không ta? À, kiểu, mình cũng muốn như vậy đó, mình cũng muốn là có cái cách nào để khiến nó tinh thần của mình nó hông có bị giảm sút như vậy á, để, ừm, mình ừm, mình tới nơi làm việc mình vui vẻ, ít ra là ví dụ như vui vẻ trong những tháng còn l còn lại, còn làm ở công ty á.
Ừ, ừm. Đó, tại vì gần tới thời điểm nhạy cảm là cuối năm rồi đó, cho nên là bạn cũng nên, a, gắn bó với công ty này một cái thời gian một chút xíu để mà mình có cơ hội tìm việc hơn. Rồi, à, mình nghỉ việc á, thì mình cũng phải thông báo, a, trước đó một số tháng, cho nên là nó cũng, ơ, gần cần một cái thời gian, đúng hông? Thì trong giai đoạn này á, thì bạn cố gắng là, à, khi mà lên công ty làm á, thì mình, à, kết nối với những cái người bạn đồng nghiệp cho nó, ờ, vui vẻ với nhau nè, mình tìm một cái hoạt động nào đó, ờ, thú vị hay là mình có thể là, ờ, một cái dự án nào á, nhàm chán quá thì mình cũng, a, xung phong là, à, thử chuyển đổi vai trò hay là đổi với lại những cái nhóm khác, để xem là cá nhân của bạn có, ờ, khả năng hay là có phù hợp với những cái vị trí đó hông. Tại vì mình cũng đang, à, tìm kiếm bản thân để mà có một cái vị trí nào đó nó bớt nhàm chán hơn, và nó cũng, ơ, ờ, có một cái cơ hội nào đó học hỏi hơn nhiều hơn á. Thì cái công ty bạn có nhiều cái bộ môn, hay là có nhiều phòng ban và vai trò để bạn, à, thử nghiệm như vậy hông bạn?
Ừm, ừm, mình hiểu. Thật ra nó thì cũng cũng không có nhiều phòng ban lắm, nhưng mà bạn nói thì mình mới nhớ ra á, là mình cũng chưa có thử đề xuất những cái nguyện vọng cá nhân với lại cấp trên á, thì biết đâu là mình cũng mong muốn ưm, nói ra mong muốn thẳng thắn của mình, thì biết đâu cũng có thể là cấp trên họ cũng sẽ có những cái sự sắp xếp cho mình. Thì, à, nãy giờ á, mình cũng ngồi mình cũng nghe bạn, ừm, tư vấn cho mình còn đưa ra cho mình những lời khuyên á, thì mình nghĩ là chắc là mình cũng phải, à, nên ở lại trong cái thời điểm này cho tới hết cơ hết năm. Và chắc là mình cũng nói theo như lời bạn nói là cũng kiểu như, mình sẽ tìm niềm vui từ những người đồng nghiệp của mình á, thì chắc là sẽ có động lực hơn, à, để mà đến công ty làm mà không có thấy uể oải nữa. Và chắc mình cũng sẽ có một cái cuộc nói chuyện thẳng thắn với cấp trên, để xem là mọi thứ nó có được thay đổi hay không. Thì cũng cảm ơn rất là nhiều những cái lời khuyên của bạn nha, mình thấy rất là hữu ích á, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Hông có gì đâu bạn ơi, mình hy vọng là bạn sẽ có một cái động lực, và làm việc tích cực hơn trong giai đoạn này nha, mình chào bạn nha.
Ừm. Chào bạn.